Mhm.
Äh, f 12:00 haben oder wie lange ich noch Zeit habe? Soll ich mir da irgendwie also w was gibt's da irgendwas, was sich bewährt hat? Handy oder oder?
Ja, da gibt's da gibt's tatsächlich ganz entspannt, ähm, App aufm kannst du aufm PC haben oder aufm Handy, je nachdem, was für dich praktikabel ist. Vielleicht tatsächlich du arbeitest am PC, richtig? Kannst du aufm PC im Hintergrund laufen lassen und ploppt dann einfach nach 25 Minuten auf und sagt: „Hey, übrigens, jetzt ist wieder Zeit für Pause.“ Ähm, und du bestätigst halt einfach dann du durch 'n kurzen Klick: „Ja, okay, ich mache Pause“- oder sagst: „Ne, bitte gib mir noch mal mehr Zeit, ich brauche noch mal 'ne Verlängerung, ich bin grade richtig grade im Flow, ich muss jetzt weitermachen.“ Und so kannst du das ähm, könntest du mit 'ner App einfach, ohne dass du da viel drüber nachdenken musst, quasi, äh, dich kontrollieren. Und dann ist nämlich die Ablenkung keine also quasi, ne, das Pop-up ist dann keine Ablenkung, sondern 'ne Unterstützung.
Mhm. Genau, genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das ist super.
Das wär jetzt mal 'ne Möglichkeit, da voranzukommen.
Also, man denkt ja viel im Alltag über Apps nach oder man hat schon für jeden Quatsch 'ne App, aber ehrlich gesagt habe ich darüber noch nie nachgedacht. Also ich habe mir immer, ähm da darüber w ja, ich habe halt darüber nachgedacht: „Wie mache ich das? Stell ich mir Timer oder stell ich mir 'n Wecker jede Stunde?“ Aber klar, natürlich, warum habe ich nicht daran gedacht, dass es 'ne App gibt, die dann wahrscheinlich automatisiert dich jede Stunde dran erinnert, wenn du sagst: „Du sollst mich einmal alle 50 Minuten erinnern“ oder so? Das ist megaclever. Gefahr ist äh, Gefahr ist, genau. Ja, g
Und die deinen Lernfortschritt auch, äh, trackt, so die dir auch Belohnung gibt, so: „Hey, heute übrigens, über den ges gesamten Arbeitstag verteilt, hast du so und so viele Pausen gemacht, so und so deine Zeit genutzt.“ Du kannst immer sagen: „Ja, ich habe es produktiv genutzt“ oder „Ne, diesmal habe ich Zeit vertrödelt“. Ja, ähm, also da hoffe ich, dass du damit auf jeden Fall gut vorankommst
Ja, genau. Ja, super, ja. Mhm. Genau.
und dann, ähm, auch eben diese Ablenkung tatsächlich weglegst, weil du weißt, du willst die Zeit natürlich gut nutzen und am Ende dann dir auch auf die Schulter klopfen. Korrekt.
Genau. Genau. Klar. Gefahr ist natürlich, das ist das Handy, ne? <laughs> Wenn man einmal das Handy in der Hand hat, ähm, solltest ich sollte es dann wieder schnell aus der Hand legen. Aber ich denke, gerade wie du gesagt hast, durch diese Belohnung, die dann auch dadurch aufploppt: „Hey, du hast jetzt 'ne Pause gemacht, du hast 'ne Stunde durchgearbeitet.“ Ich glaube, dann ist es auch bei mir so, das weckt wieder meinen Ehrgeiz, so, und ich möchte dann die nächste Stunde auch noch machen, und das könnte mir tatsächlich helfen. Also, das war 'n wirklich super Tipp. Danke dir dafür. Ich werd mir da aber auf jeden Fall mal was runterladen. Ich schaue mich um und ja, wenn ich wieder Fragen hab, dann weiß ich, wo ich mich melden kann.